Eee, anlıyorum. Eee, bu gerçekten iyi olur. Eee, sanırım. Çünkü ben geçmişimde hep böyle anılarımdan kaçtım, başka yerlere gitmeye çalıştım ama hani <chuckles> insanla birlikte gelebiliyor bazı anılar da ama, eee, mekân değişikliği bana iyi gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü, eee, böyle zamanlarda işte sevdiklerimin yokluğunda başkalarını da yanıma almak istemiyorum ben. Hani kendim, eee, çocuk avutur gibi de avutmak istemiyorum. Eee, başka yere gidersem, eee, bana daha iyi gelecektir diye düşünüyorum. En azından oradaki hani o zamana yeni bir eklemiş olmak, eee, iyi olur diye düşünüyorum. Çok güzel söyledin orada. Neden ben düşünemedim acaba bunu? Hep böyle hani sanki burdayım, eee, olmayacak, o zaman geldi, ben yine yalnızım gibisinden kendimi karamsarlığa ittiğim, eee, anlar oluyordu. Bir şekilde kısa bir seyahat ayarlamaya çalışacağım. Eee, hem de çok geç kalmadan, eee, o günleri, eee, daha, nasıl diyeyim, farklı bir algıyla, farklı bir odaklılık geçirmem gerekiyor. Biraz da kendimi, eee, hem de tatil zamanı, çünkü boş kalınca insan daha çok düşünüyor e, meşgul olmadığım şeyler olduğunda. Kendimi meşgul etmem gerekiyor sanırım o s o <chuckles> bu zamanda. Son seneye de Allah kerim diyorum <chuckles> yani, eee, yeni yılın ne getireceği belli olmaz. Eee, belki daha güzelliğiyle gelir, yeni insanlarla gelir. Eee, seninle konuşmak gerçekten bana çok iyi geldi. Eee, bunları yapabileceğimi hatırladım. Eee, tavsiyen için de çok teşekkür ederim.
Anladım. Hımm. Evet. Evet. Evet, çok iyi olur. Hı hı. Doğru. Elbette. Tabii ki. Neden olmasın. Rica ederim. Rica ederim. Hem şöyle düşün yeni yıla yeni bir ülkede girmek büyük ihtimalle çok büyük şans getirecektir sana. Eee, rica ederim, her zaman dinlerim. Görüşmek üzere, hoşça kal.
Umarım. Görüşmek üzere.